Ja, ich habe so 'n Outfit tatsächlich, äh, das ich sehr gerne anhabe und wo drin ich mich so wohl fühle auch und wo ich merke, dass äh, da trete ich anders auf. Also, so einfach selbstbewusster, würde ich auch sagen.
Mhm. Hm. Trittst du nur anders auf oder fühlst du dich auch anders?
Ja, ich fühle mich auf jeden Fall auch anders. Also, ich würde sagen, ich habe vielleicht auch so 'n aufrechteren Gang vielleicht auch. Ich fühle mich so 'n bisschen freier und locker. Ähm, ich mag jetzt
Aha. Mhm, mhm. Mhm, liegt es am Material auch oder ist es nur was vom Out vom optischen her?
Ne, tatsächlich auch am Ou am Material. Also, ich merke, dass ich in schwerer Kleidung mich, äh, wohler fühle tatsächlich.
Mhm. Spürst du dann deinen Körper einfach mehr wahrscheinlich, oder?
Genau, ich spüre meinen Körper einfach mehr. Ich glaube, irgendwie sitzt es auch 'n bisschen besser. Aber ich habe zum Beispiel einen Pullover. Das ist jetzt nicht für 'nen besonderen Anlass irgendwie 'n gutes Kleidungsstück, aber ich merke, der ist sehr schwer. Der ist fast doppelt so schwer wie andere Pullover von mir und da fällt die Kapuze einfach gut, der Schnitt sieht einfach sehr gut aus und ist auch so 'n bisschen oversized, äh, geschnitten. Heißt, das ist nicht sehr gf körperbetont, figurbetont.
Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm, mhm, mhm, mhm. Ja. Mhm. Gibt dir aber natürlich auch zusätzlich Größe, ne, und Dominanz im Prinzip, ne?
Ja, genau, es gibt mir so 'n bisschen Dominanz. Also, ich glaube, ich ich bin auch jemand, der ich mache auch Sport, ich mache 'n bisschen Kraftsport, ähm
Oh gut, dann betont es ja das alles letztendlich, was du sowieso mit dir bringst, oder?
Ja, ich komme mehr in die Breite. Ja, also dadurch, dass es ja so oversized ist, ist ja nicht so körperbetont. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt leider vor 'n paar Monaten 'ne Operation gehabt, wodurch ich halt leider keinen Sport mehr machen konnte, ne? Also ich war dann wirklich 'n bisschen schwerwiegender. Ich war sehr an mein, ja, Bettchen gefesselt tatsächlich auch und gemerkt, dass diese Regeneration sehr lange dauert.
Ah, okay. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Oh. Aha, mhm. Mhm, mhm, mhm. Wie lange musstest du da mhm, wie lange hat das gedauert, bis du wieder entsprechend fit warst?
Und der hilft Mhm.